Sì, altro che, altro che. Ma poi è davvero irritante, se ci pensi, quando te lo metto nel mezzo di un film, ancora di più quando magari c'è il contrasto del film che magari è un po', non so, profondo, serio, e ti metton queste pubblicità stupide, leggere, deficienti. <chuckles>
Sì. Sì, sì. Ti spezza il momento. Sì, ma ti spezza proprio il momento, a mango a farlo apposta è capitato proprio prima che dopo pranzo stavamo a vedendo una serie
Mh-mh, sì.
in un bel momento eh, è partita la pubblicità, Summer Festival, tipo 'ste cose così, ho detto: "Ma come?" Cioè m m'è un colpo perché tutto, eh, all'improvviso! Cioè era 'na magari pure se sai quelle scene di tensione dove sei presa così all'improvvi e ti esce quello che ti canta la canzone che non c'entra niente, dici: "Oh!" Ti fa riprendere. Sì, però è brutto perché ti stacca.
No. <chuckles> Eh, irritante. Sì. Sì. <laughs> Sì. È vero, è vero.
Se lo fa perde un po' l'attenzione.
È vero, è vero. Verissimo. N non so, ci son le pubblicità in particolare che ti irritano tantissimo, uhm, non so, quando magari p proprio ch uhm, ch che proprio la più irritante che ti poteva capitare, magari.
Sì. Allora, c'è stata una pubblicità, che non è che irritava me, ma faceva u un po' di anni fa, e faceva faceva paura a mio fratello.
Mh-mh. Ah-ah. <chuckles> Davvero.
Ma era 'na cosa spaventosa. Noi quando guardavamo la televisione sapevamo quando stava per iniziare quella pubblicità, perché c'era u c'era un leggero stacco che non si sentiva niente, lo schermo era nero, quindi sapevi che stava per arrivare quella cosa, ma mio fratello urlava, urlava di terrore.
Mh. No. No! Davvero?
Sì, beh si ca un po' dopo ti dico pure che pubblicità è. Ehm, perchè mo' non la fanno più, ma lui spaventatissimo, ogni volta che guardavamo la TV stavamo sempre sull'attendi che come arrivava, tac, cambiavi canale per non farlo urlare.
<laughs> Okay. Ah. Mh. No, terrorizzato, cavoli.
No. E sai che pubblicità era? Non so se te la ricordi, dell'ani wc.
No, c Dimmi. Della? Aspetta, della?
All'anatra wc, quell'anatra che c'aveva in testa un casco co' tutte lucette, che era per la pulizia del bagno.
No.

Mh, sì, vero.
Tipo un po' pesantucci anche. Ci sta che uno mette uno stacco, sai come al cinema, no? Che ci sta lo stacco di mezzo giusto per farti riprendè un attimo e poi rinizi. Però, secondo me alcune volte lo si può evità.
Sì. Sì. Esatto, sì. Sì, sì, o magari una cosa, ecco, mi è venuto in mente. Mai mette pubblicità che siano un pochino, come dire, mhmm, in tinta, in uhm, non troppo dive che non facciano troppo stacco col tema del film, non lo so, eh.
Ah sì, anche, certo, sì. Sì, sì. Poi là sarebbe bello vedere come le come le adattano a dei film thriller, o horror. <laughs> Ah, sarebbe divertente <laughs> fare pubblicità a tema horror, sarebbe bello. <laughs>
Eh <laughs> Aiuto, ti immagini? <laughs> <inhales> È vero, sarebbe interessante, però vedi sarebbe già meglio perché, mhmm, avrebbe un effetto meno irritante ecco, magari rispettare la <laughs>
Eh sì. <clicks tongue> Sì, sicuramente, certo, no, anche perché ci vuole un minimo di
Vero. Sì.
come si dice, no, di di affinitrà affinità tra le 2 cose, secondo me. Renderebbe sicuramente meno pesante.
Esatto, esatto, esatto. Sì, concordo, concordo. È vero.
Credo, sì e comunque boicottiamo le pubblicità. <laughs>
<chuckles> Sì, sì, esatto, esatto. Comunque il verdetto finale ehm, se ci sono vabbè, ma se non ci sono è molto meglio, eh. <chuckles>
Esatto. Se proprio le dovete fà, fatele, ma se potete diminuì, meglio. <chuckles> È stato un piacere, alla prossima. Ciao, ciao.
<inhales> Esatto, esatto. Dai, ti ringrazio e ti saluto. A presto, ciao, ciao.

<laughs> Nemmeno io! Cioè è proprio l'ultimo è l'ultima cosa, ma neanche proprio la prendo in consi
Cioè nel senso Cioè capito? Cioè io c'ho il mio negozio, il mio alimentari dove vado a fa' pubblici dove sì, dove vado a fa' pubblicità dove <chuckles> a fu a furia di parlarne sto sto ehm, sto pe sto entrando nel loro mondo. Ehm, insomma dove vado a fare la spesa. Poi è normale che se mi manca un'altra cosa non è che sto a pensa' alla pubblicità che m'ha fatto vedè quello, allora vado là, no vado a quello più vicino e via.
Sì. <laughs> <laughs> No. No, no, no, infatti, infatti. Appena, appena magari volantini, depliant, appena, appena.
Cioè Sì, infatti, è giusto che vuoi vedè magari qualche offerta, là ci stavo, dice: "No, mo vado là, la provo." Coi tempi che corrono, le offerte fanno sempre comodo.
Sì. Sì, sì. Sì, sì, esatto. Eh tipo, non so, ti è mai capitato proprio - ecco ma sicuramente- mhmm, che magari la pubblicità apparisse proprio, non so, nel momento clou, in un momento clou importante
Quindi sì. Però Come no, sì, certo, certo. Le ma certi certe rabbie che ti venivano perché magari stava sai a me piacciono poi specialmente film thriller, no, quindi ci sono quei momenti dove tu stai là che ma ti stai a mangia' le mani perché dici: "Mo' esce, questo fa un macello", eh, e parte il jingle dell'Eurospin, e dice: "Orca zozza!"
di una serie, sì. Ah, okay, okay, sì, sì. <chuckles> <laughs> Sì. <laughs>
Cioè là ti fa venì proprio il nervoso. Sì, sì, sì. No, so' odiose. Che poi vabbè, per non parlare mo, perché siamo abituati magari ecco alle piattaforme, che le pubblicità sono un po' più brevi, ma le pubblicità della televisione?
Altroché, mamma mia. Sì, sì. Ma c Mh-mh. Sì. È vero. Poi tu fai clic su "salta". Sì, sì, sì, esatto.
Dei canali normali, cioè sembra na serie TV certe volte, na puntata.
Mh-mh. No, hai ragione, son troppo lunghe, son io ormai, sai, mi sono ho smesso di guardare la TV, ma anche perché t adesso non riesco più a reggere la pausa pubblicitaria.
Mh-mh. È troppo lunga secondo me, troppo lunga.
Sì. Mentre almeno, come hai detto tu sulle piattaforme adesso, c'è possibilità magari di saltarla, non so, aspetti massimo qualche secondo
Sì, è vero anche, sì.
e puoi fare clic su "salta".
Sì, oppure al massimo ecco ti durano 30 secondi, che ci sta 30 secondi, lo posso capi; ma, uhm, in televisione penso che dureranno almeno 4 minuti, non lo so.
Sì. Sì. Sì, sì, sì, sì è vero, è troppo, è troppo. Io ti o proprio non non non riesco proprio a a a sopportare quella durata, è troppo.
È troppo. No, no, ma cioè, certe volte fai in tempo a fa' tutti i servizi di casa, sai, magari a cena ti stai a vedè un film
<chuckles> No, è vero! È vero, fai in tempo ad uscire, fare una mini spesa e tornare. <chuckles>
Esatto, capi ti stai a vede' na cos ti parte la pubblicità e dici: "Vabbè allora la pubblicità, chi deve andare al bagno, va al bagno, chi deve pulire pulisce", una volta che hai finito stai ancora alla pubblicità, quindi con tutta la calma del mondo. No, no, secondo me quella forse ha dato più il fatto che forse che sia così lunga ha dato più spazio alle piattaforme.
<chuckles> Esatto. E esatto, esatto. È vero, è vero. Mh-mh. Sì.